J
Ouais. Alors, heu, pour toi, comment les réseaux sociaux, ils ont modifié en la ta façon en fait d'interagir, heu, quotidiennement avec des gens?
Alors, heu, j'ai un truc que j'ai remarqué, déjà tous mes amis ne sont pas sur les réseaux. Donc ça c'est un truc bien mais j'ai vu que j'en ai 2 qui le sont beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est, heu, ils vivent de leur passion qui est la danse et en fait, heu, ils sont ultra sensibles, susceptibles sur les réseaux. Par exemple, juste avant de juste, heu, tout à l'heure là, avant de avant de de commencer ma journée, j'ai, heu, j'étais sur, heu, Instagram, parce que j'y vais, heu, généralement 1 fois par mois, histoire de voir qu'est-ce qui se passe et j'ai une j'ai vu qu'u une amie a mis une vidéo d'elle qui dansait.
Ça, c'est bien. D'accord. Ouh là! OK. Ouais, normal.
Une bonne amie à moi et et donc je voulais commenter et je me suis retenue en mode: «Non, parce que si elle le prend mal, ça va encore faire des histoires».
OK.